Kak, aku mau cerita nih soalnya lagi bingung juga dan lagi butuh saran.
Oh boleh boleh banget Kak, gimana Kak?
Oke jadi, ceritanya tuh kan aku mau kasih temen aku ini ya Kak, sebetulnya emang udah kayak sahabatan sih dari SMA, bahkan sekarang aku udah rumah tangga kita kayak masih, eee, komunikasian gitu kan Kak, jadi temanku ini laki-laki kebetulan, karena kan, eee, dia ini mau ulang tahun nih ceritanya itu, tapi aku kayak, bingung, aduh kalau laki-laki itu kan biasanya apa ya gitu kan Kak, jadi aku bingung banget nih cara milih hadiah yang memang tepat nih buat temen aku ini biar kayak, pas gitu kan Kak, Kakak ada saran nggak ya?
Wah. Komunikasi ya, mmm, baik. Iya. Iya. Teman Kakak, ya. Iya iya aku bisa memahami kebingungan Kakak sih Kak, apalagi aku lihat, Kakak, itu benar-benar ingin ngasih hadiah yang tepat ya Kak, bisa dibilang, dan dari situ memang kebingungan yang Kakak, rasakan itu benar-benar valid Kak, nah mungkin, beberapa pertanyaan yang mau aku tanyakan ya Kak, ya, eee, Kakak tadi kan, mmm, bilang bahwa Kakak, tuh udah berhubungan ataupun ya punya hubungan dekat gitu ya dengan teman Kakak ini sejak SMA seperti itu dan bahkan sekarang sambil berumah tangga dong berarti kan bisa dibilang sudah lama banget nih Kak, artinya, eee, sudah, eee, lama ya menjalin komunikasinya seperti itu nah, eee, hubungan Kakak, dengan teman Kakak ini apakah hubungan, teman dekatnya seperti saudara bahkan peras perasaan Kakak, ya seperti saudara ataukah, seperti ya, se eee, sekedar teman dekat aja gitu atau bahkan sampai seperti seperti keluarga gitu, itu gimana Kak, kayak gitu ya?
Iya pastinya. Betul, Kak. Oke, karena memang udah lama banget ya Kak, saking kayak kita banyak cerita juga sih sebetulnya, jadi aku nganggepnya dia itu seperti Kakak sih Kak, padahal kan usianya juga di bawah aku ya, 1 tahun di bawah aku cuman, eee, aku mikirnya kayak dia kok kayak Kakak, gitu jadinya, ya dianggap seperti keluarga sih Kak, sebetulnya.
Iya. Oh enggak. Oh begitu. Ah, iya berarti memang saking sedekat itu ya Kak, ya bisa dibilang udah lama juga, eee, pertemanannya gitu ya dan mungkin dari situ juga sudah, paham ya Kak, eee, Kakak, eee, perasaan Kakak kepada teman Kakak ini bahkan sudah seperti Kakak sendiri ya Kak, ya. Ya walaupun memang umurnya di bawah Kakak, gitu tapi ya memang, eee, soal terkait hal itu ya memang, eee, ses eee, valid lah Kak, sesuai dengan apa yang Kakak, rasakan seperti itu apalagi sudah dekat banget ya, nah mungkin pertanyaan selanjutnya mau aku tanyain ya Kak, ya, eee, kalau dari Kakak, sendiri kira-kira, eee, udah seberapa tahu Kak, terkait dengan hal-hal yang mungkin mereka, eee, atau temen Kakak, tadi itu butuhkan ataupun inginkan gitu a ada enggak Kak, eee, ketahuan Kak, eee, Kak, terkait dengan hal tersebut?
Iya seperti itu, Kak. Oke. Sebetulnya sih kalau misalnya dilihat-lihat ya Kak, dia itu tipe orang yang memang kayak memperhatikan sekali penampilan sih Kak sebetulnya. Dari atas sampai bawah tuh dia kayak perhatikan. Dia juga sempet nyinggung sih, cerita ke aku kayak, eee, sama orang tuanya itu kayak diajarkan gitu Kak. Kayak, eee, mau pergi ke mana, ya tampilannya itu seperti apa iya. Jadi katanya penampilan itu kayak nomor 1 juga sih buat dia. Jadi, eee, tentang kayak modis-modis gitu sih dia suka sih Kak.
Iya. Oh style ya. Oh, penampilannya ya. Hmm, paham. Hmm, iya iya. Jadi bisa dibilang soal ini ya, soal style ya. Soal bagaimana dia berpenampilan, bagaimana ne orang lain melihat dia itu, dia sangat, eee, ini ya bisa dibilang sangat mementingkan tentang hal itu ya, Kak, ya. Wah iya iya, aku semakin tergambarkan Kak. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya Kak, ada enggak batasan budget atau hal-hal lain gitu yang Kakak pertimbangkan terkait dengan pemilihan hadiah ini?
Iya soal style. Oh. Iya, kalau budget sih lebih ke kayak paling besar tuh paling Rp150.000 sih, Kak. <chuckles>
Oke, baik, iya iya. Berarti ya berarti dari budget Kakak sudah menentukan ya Kak terkait dengan nominalnya seperti apa. Ya, aku paham. Nah kemudian, eee, nanti rencananya Kakak akan memberikannya melalui pengiriman seperti itu ya, ataukah memang Kakak akan beli secara offline kemudian Kakak berikan secara langsung, atau ya secara online langsung dikirimkan ke rumahnya, atau ya Kakak terima dulu la lalu Kakak, eee, sampaikan secara langsung, atau bagaimana nih Kak, eee, ketika Kakak ingin menyampaikannya?
Paling di situ sih. Oke. Kalau aku tuh, karena memang, eee, jaraknya agak jauh ya, Kak dari rumahku. Jadi, biasanya lebih ke aku cari-cari di media online gitu, Kak.
Iya. Oke.
Terus aku, eee, minta alamatnya. Jadi, aku kirimnya langsung ke alamat dia sih.
Oke berarti langsung ya, Kak ya, langsung dari eee, e-commerce mungkin, langsung dikirimkan ke alamat dia. Oke, paham. Oke, Kak sekarang dari cerita Kakak itu aku udah cukup tergambarkan ya, bagaimana keadaannya dan juga bagaimana emosi yang Kakak, eee, miliki gitu atau perasaan Kakak miliki. Nah, oke untuk sekarang mungkin ada beberapa saran, Kak yang bisa aku sampaikan seperti itu. Nah, tadi Kakak sebenarnya sudah sedikit menjawab ya dan menyinggung bahwa, eee, temen Kakak ini sangat suk menyukai tete terkait dengan style ataupun match ataupun outfit seperti itu ya, Kak, atau bagaimanapun yang, eee, berkenaan dengan, eee, penampilan dia seperti itu. Nah, mungkin dari hal itu menji bisa menjadi suatu tanda Kak bahwa ya, eee, itu adalah, eee, sekiranya hal yang cocok gitu, Kak untuk menjadi suatu hadiah untuk dia, gitu. Apalagi, eee, mungkin Kakak sudah mengetahui ya, eee, dan sejak lama bahwa dia itu orang yang sangat menyukai tentang hal itu, dan kalau misalnya aku boleh merekomendasikan, berarti Kakak bisa juga tuh untuk memberikan, eee eee, outfit ya kepada dia dengan, eee, mungkin budget yang sudah Kakak siapkan, Kakak bisa memilih 1 ataupun 2 gitu ya. Baik itu dari atasan ataupun bawahan. Nah kira-kira bagaimana, Kak kalau seperti itu?
Iya, langsung. Iya betul, Kak. Oh, i Ah, iya ya. Oke sebetulnya memang ada sempet kepikiran ya Kak, terus aku kayak nyari-nyari tapi yang branded itu kayak wow harganya gitu mahal ternyata ya Kak, tapi apakah aku jadinya kayak nggak berani nih dengan budget segitu takutnya kan kayak bajunya enggak nyaman atau gimana gitu ya Kak, takutnya dia kayak nggak suka, gitu sih Kak, jadi bingungnya itu
Mhm. Benar tentu iya betul. Paham. Ya. Jadi bisa dibilang ada ketakutan ya Kak, di situ ya ketika memang, eee, baju yang Kakak, belikan itu tidak "branded" ya, eee, tanda kutip seperti itu nah mungkin saran selanjutnya yang bisa aku kasih adalah, eee, ka menurut aku ya Kak, ya Kakak, bisa nih untuk memberikan hadiah itu lebih ke arah fokus ke maknanya Kak, gitu bukan dari, seberapa besar harganya ataupun seberapa nilai yang dihitungnya adalah ba ba baik dari nominal nominal uang yang keluar gitu Kak, karena ada fokus kepada makna, ya otomatis apalagi ini kan Kakak, udah nganggep seperti keluarga sendiri ya, dan menurut aku sih, eee, ketika Kakak, memberikan hadiah dalam bentuk apa pun sebetulnya dia pasti akan sangat bahagia kok Kak, dan sangat menghargai tapi mungkin, eee eee, kata-kata yang bisa aku sampaikan terkait dengan kekhawatiran Kakak, tadi ya kekhawatiran Kakak, tadi itu bener-bener valid Kak, eee, dan mungkin ada ketakutan ya di situ dengan terkait ya, eee, harga yang mungkin Kakak, pertimbangkan. Nah tapi mungkin dari situ Kakak bisa nih tipsnya adalah Kakak, coba cari ya dari influencer-influencer terkait dengan, eee, apa ya outfit seperti itu ataupun style-lah yang beredar di ya entah itu di Instagram, TikTok ataupun di mana pun itu, Kakak, bisa lihat tuh kan kadang-kadang mereka tuh, ada nih yang influencer yang memang benar-benar, nge-review barang itu dengan jujur gitu Kak, nah mungkin Kakak, bisa mengacu ke sana, ngelihat apakah influencer yang berkenaan atau niche-nya adalah outfit ya dia itu mereka, eee, review-nya jujur atau tidak dan ketika memang sudah mereka udah punya nama terkait dengan oh iya ya, eee, si influencer ini, mmm, dia review kalo review barang pasti jujur apalagi dia juga secara outfit-nya juga sangat baik nih, sangat oke nih tampilannya gitu, nah itu mungkin Kakak, bisa Kak, untuk mengacu dari sana, eee, biasanya memang banyak sekali influencer yang, eee, me-review dengan jujur dan juga bahkan mereka akan ngasih link Kak, ngasih link atau pun me merekomendasikan ya produk-produk lokal yang harganya itu sebenernya sangat-sangat terjangkau tapi secara kualitas enggak kalah kok Kak, dibanding barang branded nah kalau seperti itu apakah kira-kira aman, Kak?
Iya begitu. Oh gitu ya. Iya betul, Kak. Oh iya ya, gak kepikiran Kak, ke sana bener banget ya apalagi kan aku suka banget nih kayak liat media sosial juga ya Kak, tapi nggak ada kepikiran sama sekali ke sana untuk cari review-nya gimana, wah makasih banyak ya Kak, ini sarannya aku bener-bener ngerasa terbantu banget nih untuk kayak, bisa, eee, cari solusinya itu gimana makasih ya Kak, udah dengerin cerita aku udah kasih saran juga.
Mmm, paham. Iya. Mmm, iya paham paham. Iya sama-sama Kak, aku juga senang ya Kak, kalau sekarang Kakak, lebih lega lagi dan, nanti kalau misalnya Kakak, mau ngomong lagi atau bertanya sesuatu terkait dengan hal ini kepada aku, aku sedia ya Kak, nanti boleh banget buat reach out aku lagi, sampai jumpa lagi Kak, semoga bisa segera menemukan hadiah yang cocok ya, Kak.
Oke makasih sampai jumpa.